Claro, y y fíjate que, bueno, yo a mí me da mucha risa, porque justamente este artista se llama Luis Capalli, es es, este, es de Inglaterra, si no me equivoco. Entonces, justo sus canciones son mucho de, o sea, son muy tristes, o sea, son con mucho sentimiento, o sea, con mucha emoción, mucho significado sus letras, pero digo que o sea, a mí me da mucha risa porque, o sea, justo con esto fui a dar, o sea, con el que en su momento estaba conectando mucho con este género y justo me vi a dar con este artista que no me pudo quedar más como anillo al dedo, la verdad en ese momento.
Ya. Claro. Oye, qué bonito, me la verdad es que hay un muy simpático que te guste tanto la música triste. <chuckles>
<chuckles> En la primera.
Es como que triste y a la vez simpático. <chuckles>
Cla y es que creo que lo importante es como que no lo veo, mm, de que yo estoy triste, o sea, todo el tiempo, o de que yo estoy pensando de que, no sé, como que, ah, mi mundo es azul, ¿no? O sea, no, simplemente como que las aprecio en otro nivel, con otra punto de vista, por así decirlo. Entonces, digo, igual como aprecio una canción que sea movida o que sea alegre, pero la verdad es que se viven más se cantan con más sentimiento esas que te duelen, ¿no? O sea, que dices: ''Uh, me acaban de dejar, pero'', claro, me me acaban de dejar, pero en una relación de 7 años, ¿eh? <chuckles>
Mm. Claro, son más sentimentales. Y no sé, capaz te da Sí. <chuckles> Bueno, está muy bonito eso, todo lo sentimental. Y, bueno, me comentaste igual que descubriste un poco la música country, ¿no? ¿Y tú crees que eso también tiene que ver? O sea, ¿tú igual hallas que la música country puede ser sentimental en ese sentido también, y capaz por eso igual te gusta?
Sí. Yo creo que bueno, es que ahí depende. Mira, yo, o sea, yo, por ejemplo, la o sea, el principal lenguaje que consumo en música es el inglés, Entonces, usualmente el country en inglés o bueno, los artistas que yo me he topado casi siempre es más como de fiesta, bueno, no como de fiesta, pero como de este country movi movidito, que es con el que yo, o sea, como que el que más me ha gustado, este
Ah ya. Hay un poco más alegre, más movido, ujú.
Exacto. Sí, sí, entonces, a lo mejor y me falta buscar un poquito más en este género para ver sí sí las letras o la música country se pueda hacer como más lenta, como más melancólica, lo mejor, pero las canciones que he encontrado, eh, sí son más ahora sí que todo lo contrario, son más felices, son más alegres, entonces a lo mejor también es como que el el otro lado, ¿no? O sea, en de de los géneros, pues en el country encuentro como que esa felicidad, por así decirlo.
Más alegres.